देखिए क्या होता है ना कि कई बार मतलब ना लोग क्या करते हैं कि अपना जो बॉस होते हैं और जो कली मतलब साथ में मतलब ना एक लिमिट रखिए कि आपको अपने साथ वालों के साथ कैसे रहना है। अपने बॉस के साथ किस मतलब किस टाइप का बिहेव करना है, क्या बाउंड्री होनी चाहिए आपके बीच की है ना? तो अगर आप ऐसे रखोगे ना तो सब कुछ बैलेंस रहता है। लेक़िन अगर आप मतलब ज़्यादा ओवर करोगे तो सभी सोचते हैं कि हाँ नहीं कुछ ग़लत है या फ़िर कुछ भी, है ना? तो मुझे लगता है अगर आप अपने बॉस के साथ उस अ, टाइप की मुझे लगता है ना किस अपने आप को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है, क्या ग़लत है, है ना? तो अगर आप अपनी साथ वालों के साथ देखिए ज़्यादा ओवर शेयरिंग भी ज़्यादा ख़राबी देती है रिश्तों में, तो मुझे लगता है थोड़ा ठीक-ठीक रिश्ता रखिए अपना और ठीक-ठीक बातचीत करिए। जैसे सामने वाला आपको ट्रीट कर रही कर रहा है वैसे आप भी उसको हैंडल करिए, है ना? <smacks lips> तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब जो बाउंड्री को मतलब हाँ सेट करने में मदद करती हैं। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। एकदम। हाँ, वही तो। हम्म, ये तो है। बिल्कुल। हाँ, ये भी है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात और ये हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और ये जो विचार थे आपके बहुत सही थे। तो एक मेरा आपसे ना अंतिम सवाल ये रहेगा कि अ, कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी ये से बाउंड्री सेट करना चाहता है, है ना? तो मतलब वो कौन-सी चीज़ें हैं जो लोग अक्सर ग़लती करते हैं? जैसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन-सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए तो लोग ग़लती कौन-सी करते हैं आपके हिसाब से आम तौर पे?
जी। हुँ। जी। हुँ। देखिए ग़लती क्या करते हैं लोग कि ना लोगों को ना अकल नहीं होती है। बार-बार मतलब ना हर चीज़ को लेके वो ना बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि मतलब ना अगर सामने वाले को कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको ना समझाने में भी वो समझते नहीं हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, अ, इरिटेटिंग टाइप होते हैं। तो मुझे लगता है अगर सब समझेंगे ना कि हाँ किस क्योंकि ना पता तभी चलता है जब सामने वाले के लिए मतलब हम ख़राब हो या हम मतलब किसी के लिए ऐसे कर रहे हैं। मतलब उसकी लि मतलब सीमाओं को पार कर रहे हैं, है ना। तो उसको समझ आएगा, अदरवाइज़ जब वो हमारी सा तरफ़ करेगा इस चीज़ को तो उसे समझ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आपसी जो है मतलब वो होना चाहिए कि सबको समझ होनी चाहिए इस चीज़ की।
हम्म, ये तो है। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> हाँ ये बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। ख़राब, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। समझ नहीं आएगा बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही है और आफ़ी काफ़ी अच्छे सुझाव थे आपके और जो असल जिंदगी से आपने बातचीत की बहुत बढ़िया थी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
उ, जी। जी।